É, é exatamente, as qua depois do ovo de codorna o que não tem preço eu não pergunto, porque eu tenho me é porque eu fiz uma ca eu eu pus de volta falei: "Ah obrigada.", eu pus de volta, a mulher fez uma cara meio assim, sabe?
Aham, tipo, <laughs> aquela aquela sem graça, você, "Ah está duro, dorme". <laughs>
E tipo, eu É. <laughs> Não e, assim, ovos de codorna é o quê? Ovo de galinha em miniatura. <chuckles>
É verdade. Não, e em um o ovo de codorna, apesar de ser muito gostoso, ele não é um alimento, né. A pessoa pra se alimentar ali com ovo de codorna tem como o quê? 10 pra poder fazer equivalente a 2 ovos. Exatamente.
Não é? Sim, e é tipo pra fazer uma graça só, é. Não, o negócio que você só faz uma graça, tipo eu queria fazer uma graça com meu filho, né, porque vez vez ou nunca ele ele pede, assim, ele eu nem lembro se ele já comeu no Brasil, mas, assim, é ovinho em miniatura, eu falei vamos aqui 8,99 eu falei: "Obrigada", e o co o caldo de cana, esses dias eles trouxeram caldo de cana, 12 dólares um copo de caldo de cana. Aham.
Aham. Aham. O copo? Mas você você que é brasileira, você nunca pensou em abrir uma loja de produtos importados aí não? Você importa a cana a preço de ban a preço de palha e mói aí e fica rica.
<laughs> Olha eu acho que P Então, mas, ah, segundo ela é tipo um negócio que é difícil de importar, porque realmente eles ficaram semanas e semanas, tem aqui o grupo de WhatsApp, né, falando: "Ah tem caldo de cana" mas não tem, né, aquela coisa de Portugal tem mas não há, né? É, é chegava lá toda vez meu filho louco pra tomar o caldo de cana, aí depois de sei lá uns 3 meses esperando por isso ou até mais, tem o caldo de cana. Falei: "Vê pra mim.", nem perguntei o preço a hora que fui pagar 12 dólares.
Aham. Tem mas acabou tem mas acabou. <laughs> Hum, já tinha já tinha consumido e já não tinha pra onde voltar, né.
Eh, fu quase que eu falei: "Cospe de volta aí". <laughs> Mas assim e aí ainda ainda que acho que a cana estava um pouco verde, que até é essa, né, a gente fica com essa saudade toda e vai e não é a mesma coisa, não é igual. Ele tomou tipo 2, 3 goles dentro da loja porque ele ficou sem graça de falar que não gostou na frente da mulher. E eu ainda tive que eu e o meu marido tomar no carro porque ele não quis.
<laughs> Aham. Sim. E aí não é igual, né, não está a mesma coisa. Aham. Não quis mais, nossa. Mas aqui, me fala, tem mais alguma coisa que você lembra, tirando esse esse trivial, assim, do arroz feijão, mas tem alguma alguma comida que que que te pega mesmo, que é aquela comida que dá lembrança, comida de de avó?
É.